Her şeyi açık açık olarak sunması ve aslında senin o an görüp gerçekten değerlendirip içine siniyorsa almanı bir şekilde sana bırakıyor olması, eee, ve gerçekten de o konuyla ilgili, eee, güven yaratması, ııı, senin onları takip etmeni, eee, sağlıyor. Peki, takip etmek için insanları mesela nasıl arıyorsun yani neye göre insanları takip etmeye başlıyorsun, nasıl bir, e, arama şeyin var yani senin takip ettiğin birilerinin takip ettiklerinden mi yola çıkıyorsun, nasıl buluyorsun takip edeceğin kişileri, doğru kişiyi diyeyim, mesela tava satın alacaksın, el tav eee, el tavası mı? El tavası denir değil mi? Mesela tava alacaksın ne yapıyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Çevremde biri söylerse. Tava. Çok güzel. Tava. Tamam, tava. Başlayalım. Şimdi tava alacağım. Önce eee, ö o öyle deme, gıda mühendisi vs. hangi maddeler mesela yapışmaz olunca bir sürü kimyasal işine giriyor, teflon olmasın, bi şeyler var, eee, şimdi adını unuttuğum bir sürü kimyasal materyaller var, onlar olmasın, mümkünse mesela döküm olsun, kaplama, granitse, altında alüminyum olmasın, işte çelik ya da şey üstü olsun, yani bir sürü o tava deyip geçme, o kadar detaylı bir şey ki aslında. Değil mi? E, çok hassas noktama dokundun şu an. <chuckles>
Doktor gerekmiyor. <chuckles> Hıh. Tamam. Evet. Evet o yüzden sordum yani tava diye, <chuckles> mesela serami <chuckles> seramik tava, ııı, öneriyor biri mesela.
Of. Ama ömrü onda uzun olmuyor. Ben söyleyeyim. Ben bir tava uzmanı olarak söyleyeyim. Titanyumlar iyi, eee, ama o titanyumun kaç kat döşendiği önemli yani bunun altında hemen çat diye alüminyum çıkıyorsa o da sıkıntılı. Çok dinamikli bir konu bu. Orada önce kendi araştırmanı yapacaksın. Böyle, yani, ben buna günler harcadım diyebilirim tava uzmanlığıma. E, şu ara, eee, gid gıda mühendisleri var işte takip ettiğim. Böyle bu konuyla ilgilendiğim için ama şimdi ilgilenmeyen biri nereden bulsun, bilsin. Ben mutfak güvenliği, mutfakta sağlık ve güvenlikle ilgileniyorum zaten. Onları takip ediyorum. Bir şey bana öneriyor. Gidiyorum. Kendi bildiklerim var araştırmalarım sonucu. Onlarla bunları kontrol ediyorum. Eğer uyuyorsa alıyorum.
Hımm. Peki. Evet. Tabii. Hı hı.